Alors moi, c'est pareil, heu, dans le sens où, heu, où d où dans un environnement pas hostile, heu, je je vais, heu, je vais forcément dire ce que je pense. Hem, après, quand je sens, en fait, que la personne en face ou à côté, elle va me juger, par rapport à certaines choses ou par rapport, heu ouais.
Ouais. Bien sûr, ouais. Ouais. D'accord. A alors toi qu toi qu'est-ce que tu penses du jugement? Tu penses que c'est bien de juger ou c'est très, très mal? C'est pas bien de faire ça. Faut pas juger, hein.
Heu. Non, non. Non. Non. J'aime pas juger.
Ouais non, c'est pas bien de juger, hein. Faut pas juger les gens, c'est, heu il faut, heu ouais. Mais après heureuse c'est ça, c'est ça, heureusement qu'on est dans une société, justement, qui nous, heu, incite à ne pas juger les gens, tu vois. Bah et je sais pas, tu as vu sur les réseaux sociaux? Heu, je trouve ça bien comme initiative que les gens disent, heu, tu sais, il y a beaucoup d'influenceurs qui disent: «Oui, heu, faut pas juger les gens, faut les accepter comme ils sont» et cetera. Moi je trouve que c'est des bonnes initiatives, tu vois, c'est c'est le c'est un bon message à faire passer, il faut pas juger les gens, tu vois. Peu importe ce qu'ils font
Voilà. Non. C'est pas bien de juger. Et surtout, heu, stigmat stigmatiser et tout, non. Tu vois? Mmh. Mmh. Bah, c'est ça. Mmh. Ouais. Oui. Ouais. Bah, ouais. Ouais. Alors il y a une différence entre, heu, faut pas et ce que les gens font. <laughs> Ri ri rien que ouais. Rien que ç
Ouais c'est ça c'est triste, tu vois. Pour le coup, moi je comprends pas les gens qui jugent, tu vois? Toi, tu comprends les gens qui jugent, tu trouves ça bien? C'est c'est triste, moi, je trouve quand même, hein.
Non, alors Mmh, moi, franchement, enfin je j je suis pour, justement, le non jugement et heu, et la bienveillance et heu, et tout ça. Enfin, je suis plutôt dans un cet esprit-là, tu vois?
Ouais c'est ça, exactement. Voilà c'est ça. Bien sûr. Non, non, bien sûr, mais même dans la vie de tous les jours, je pense que c'est important. Tu vois, par exemple, hem, si tu vois quelqu'un, heu, alors pour le pour le coup, je vais te donner un exemple, heu, tu sais que cette personne-là, elle va vers, heu, Marseille.
Mmh. Mmh.

Ben, tu vas me dire: «Ouais mais heu, tu es, heu c'est une dictature et cetera.»
Mmh mh.
Non c'est pas une dictature, c'est juste que je suis en train de t'expliquer que ce que tu es en train de raconter, ça peut, hem, être un gros risque pour, heu, une frange de la société. Je peux pas te laisser dire ça, tu vois? Parce que m ma responsabilité c'est de protéger tout le monde, tu vois?
Mmh. Oui, mais Oui, mais là là, tu rentres dans le jugement. Parce qu'en fait, c'est toi c'est toi qui penses ça, tu vois? Tu peux c'est toi qui qui te dis, heu: «C'est pas normal que la personne pense ça», tu vois?
Ouais je rentre dans le jeu Ou oui, oui mais mais attends. Oui mais attention comme je t'ai dit avant, on a quand même un socle commun. Si si demain je te dis que t il faut pas, heu, il faut pas qu'il y ait un homme qui arrive sur un plateau télé et qui dise que, heu qui parle par exemple de, heu, des femmes, de mauvaise manière. Tu vas pas me dire; «Non tu as pas raison» encore heureux que tu vas me dire que j'ai raison.
Mmh. Mmh mh. Oui, c'est dans le ouais. Mmh. Mmh mh. Mmh mh. Oui. Mmh. Bah, oui. Ouais, ouais mmh.
Et c'est normal, tu vois? Et cette personne-là, tu vas pas me dire: «Oui, si elle a elle a le droit de s'exprimer, heu, de z de la sorte, vis-à-vis des femmes.» bah non il a pas le droit et si moi je peux le faire taire, je le fais taire, tu vois?
Mmh. Mmh. Bah, oui.
Et quand je te dis le faire taire, c'est-à-dire en l'empêcher de, hem, de de parler dans les médias et cetera pour éviter justement qu'il, heu, propage, heu heu, sa sa haine, heu, auprès des autres, tu vois!
Oui! <chuckles> Que ça ce ouais. Mais façon dans notre société, tu sais très bien qu'il y a toujours, heu, enfin il y a toujours les 2 côtés, hein. Tu as en fait, tu as toujours, tu vois tu sais, tu as tu as, même si tu parles de socle commun, heu, parce que par rapport à nos valeurs et par rapport à des choses comme ça. Il y a il y a quand même toujours, heu, tu vois, des et tu auras toujours une opposition en fait à ce que tu penses.
Ou ouais. Bien sûr, ouais. C'est ça. Et ben oui! Beh et ben, ju justement moi je veux empêcher que cette opposition-là sache qu'elle a, mmh, pas mal de partisans.
Ouais. Oui.
Tu vois ce que je veux dire? Moi je veux qu'en fait la société et les personnes qui ont des pensées bizarres, je veux qu'elles pensent qu'elles soient, hem, les seules à penser comme ça.
Mmh. Mmh mh. Oui, qui sont minoni miro minoritaires, quoi. Ouais.
Parce que si tu commences voilà exactement! Parce que si tu commences à les laisser penser qu'elles sont, heu, potentiellement, heu, nombreuses et bah, c'est là qu'elles deviennent dangereuses. Tu vois ce que je veux dire? Quand quand tu es seul, tu sais que tu as tu as aucun pouvoir mais quand tu commences à voir untel qui parle mal, untel qui parle mal, tu te dis: «Eh mais en fait, on est beaucoup», tu vois.
Bien sûr, hein. Mmh mh. Mmh. Bah, bien sûr. Mmh mh. Bien sûr. Mais le problème, c'est que, heu, <chuckles> plus tu as des, mmh, plus tu as des trucs d'opposition comme ça et heu et j'ai l'impression de nos jours, heu heu, les les gens ils ont tu sais, ils rejoignent justement l'opposition, tu vois? Ils se disent, heu tu vois ils se disent: «Bah, non je vais pas faire comme tout le monde.»
Et c'est donc ce ouais. Mmh mh.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 Ouais. Ouais, ouais, non

Oui, mais bon, tu es pas obligé de dire qui tu es. <laughs>
<chuckles> Mais après toi non, bien <chuckles> ouais, mais moi l moi, en fait, en soi, je m'en fiche de que les gens sachent qui je suis. Moi, c'est juste que je n'ai pas envie d'être un problème pour la société, tu vois ce que je veux dire?
<laughs> Oui. Bah oui, bah, c'est pour ça. <laughs> Peut dire <laughs> si tu as des choses que
Oui, oui, non, mais <chuckles> non, mais je veux dire, s même si personne ne sait qui je suis
controversées, oui.
mais que je justement, comme tu l'as dit, j'ai des propos controversés qui peuvent provoquer des remous au sein de la société, même si mon identité est cachée, bah, je vais quand même me sentir mal, tu vois, parce que je sais que si demain il y a quelque chose qui arrive dans la société, j'aurai une part de responsabilité, ça, ça m'intéresse pas, tu vois?
Mmh mh. Mmh mh. Mmh. Mmh. Oui, ouais, je vois.
Tu sais, nous, heu, tout ce qui est, heu, corruption sur terre, c'est pas trop notre, heu
Mmh.
notre, heu, notre truc, tu vois, nous, on essaie de faire en sorte que
Mmh.
enfin, quand je dis «nous», tu m'as compris, l'être humain en règle générale. Heu, l'être humain n'est pas là, justement, pour, heu, pour faire que les choses, heu, soient mauvaises sur terre mais plutôt pour qu'il y ait de l'en de l'entente, tu vois?
Oui, mmh mh. Ouais.
Mais du coup, toi est-ce que tu te verrais vivre dans un pays où en gros, heu, il y a pas de liberté d'expression et tu penses que, en gros, heu, dans une démocratie, c'est acceptable?
Mmh. Alors <clears throat> je pense qu'actuellement, on est, heu, on n'a pas vraiment de la liberté d'expression complète, hem, tout simplement parce qu'on est obligé de se contrôler par rapport, heu, aux situations, par rapport à plein de choses et heu, donc, voilà, par rapport aux infos, par rapport à tu vois?
OK. Ouais. À la bien-pensance. Mais tu pen mais tu penses que c'est comme ça dans toutes les sociétés ou pas?

À part si tu me regardes de manière furtif parce que, heu heu, tes yeux se sont posés sur moi l'espace d'une seconde, oui, ça me dérange pas, mais que tu sois là, à bah là, comme tu tu as décrit, genre, heu, à fixer, à dire à la personne: «Ouais, regarde». Ben non, c'est c'est pas, heu, tu vois? Ce que tu tu te rends pas service, tu rends service à personne en faisant ça, tu vois? <clears throat> Donc heu, non, moi, je b la personne elle a voulu s'habiller comme ça, elle s'habille comme ça, c'est pas c'est pas ma vie, tu vois?
Heu. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh mh. Ouais. Alors j' Ouais. Alors, en fait, m moi je vais différencier par exemple les personnes qui s'habillent, heu alors bon là, je vais parler de de d'un d'un homme, qui s'habille avec des talons, bon, mais par exemple des personnes qui s'habillent un peu de manière extravagante ou quoi que ce soit. Hem. En fait, il y a un c il y a un côte oui en fait il y a
Ouais. Ouais, bien sûr, mouais. Tu penses que, heu, tu penses qu'elles le font, ex tu penses qu'il y a certaines personnes qui font exprès pour, heu, se faire remarquer, c'est ça?
bah, en fait il y a un côté où ils veulent montrer aussi leurs différences, tu vois? Et dire: «Bah, en fait, non, je m'habille comme je veux», tu vois? Donc en fait, la la la différence, heu, à voir, c'est vraiment le côté où, heu, tu peux tr tu peux très bien la regarder, mais sans avoir en fait un air ou un ou un regard de jugement, et limite, heu, tu sais, parfois, tu peux même faire genre, heu, je sais pas, un sourire ou la regarder naturellement, tout simplement, comme tu regardais une autre personne, tu vois? Voilà, mais- mais ça se ressent tellement quand, tu vois? Quand quand tu juges.
Mouais. Mmh mh. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bien sûr. M'as-tu vu?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 <coughs> Bien sûr, ouais, ouais.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 je vois ce que tu veux dire. Non, mais après, c'est juste que Ouais. Non, mais c'est juste qu'en fait, moi, le moi de mon côté, genre, heu, v vraiment j enfin, déjà, j'aime pas regarder les gens dans la rue, et puis, heu, je vais souvent faire ce que, heu, j'ai envie qu'on fasse vis-à-vis de moi, tu vois? Donc vu que moi personnellement j'ai pas envie qu'on s'attarde, heu, qu'on attarde, heu heu, un regard sur moi, ben je me dis la personne, peu importe comment elle est habillée, je vais pas la regarder parce que j'ai pas envie qu'on me regarde personnellement, tu vois? Moi, ça me gêne quand, heu, je sens un regard braqué sur moi, ça me gêne, j'aime pas, tu vois? Et personnellement, je suis pas là, tu vois? Pour, heu, faire que les gens se sentent gênés quand je passe à côté d'elles, donc heu, je passe, heu, et puis et puis c'est tout, tu vois?
Mmh mh. Oui. Oui, c'est important à faire. Mmh mh. Oui, bien sûr. Ouais. Mmh mh. Mmh. Mmh mh, ouais.